À, cái vấn đề vỡ kế hoạch nó cũng khá là đáng tiếc ha. Nhiều lúc mình hông muốn vỡ đâu, tại vì cái mục tiêu mình muốn là duy trì như vậy mà, để phát triển bản thân mà, thí dụ vỡ nó cũng rất là buồn á. Thì, ờ, trong cái trường hợp này mà thí dụ mà đi du lịch đi, là là không có thời gian sắp xếp nè, thì mình sẽ bị cà một cái là, à, sẽ làm, à, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn. Mình sẽ cố gắng là việc có thể là thay đổi thời gian, nhưng mà mình vẫn sẽ giữ là cũng vẫn có thể làm cái công việc đó, nhưng mà sẽ m chuyển thời gian khác đi làm. Ừ, đúng rồi. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, OK. Nói chung là dù không gian, thời gian có thay đổi chút á, là vẫn cố gắng duy trì cái thói quen đó sao cho nó đều đều chứ hổng có bỏ. Tính ra là bạn, à, kiểu là kỷ luật cho nó mỗi ngày, mỗi chút, mỗi chút, hay là bạn cứ linh hoạt luôn?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm đúng rồi, đúng. <chuckles> Cái này á thì mình cố gắng là mỗi ngày, cho dù là khác về thời gian, khác về không gian, nhưng mà cũng cố gắng là mỗi ngày làm. Tại vì, kiểu như, mình cũng thí dụ như đánh về kinh tế thì thí dụ mình mình đăng ký một cái khóa DJ chẳng hạn đi, thì mình học 40 buổi thì mỗi ngày bắt buộc phải học, nếu không học thì phải trả tiền. Thí dụ mà hết khóa rồi mà vẫn chưa học được gì mà vẫn phải trả tiền. Ừ, ừ, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Rồi, rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Nói chung, ờ, ờ, phải kỷ luật để mà nói chung là có hiệu quả hơn ha. Mà có nghe bạn chia sẻ là, à, bạn thích chơi nhạc nè, rồi sau đó là bạn, ơ, sẽ ngắt bớt những cái thời gian khác hay sao? Hay là bạn chia sẻ thời gian ra sao?
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ờ, thật ra thì, ờ, đối với hiện tại công việc của mình á, thì mình cũng nói chung mà về Việt Nam rồi thì mình cũng lược bớt những cái thói hư tật xấu hoặc là những cái mối quan hệ không không cần thiết. Hoặc là những cái công việc mà không mang lại giá trị cho mình á, thì mình cũng lược bỏ hết rồi. Hiện tại á nó đối với trường hợp cụ thể của mình á, thì mình chỉ có đi la làm vào ban đêm nè, mình làm ở nhà nè, mình t chơi tập yoga nè, mình chơi nhạc nè. Nói chung là chỉ có 3 việc chính trong một ngày thôi. Nên là nên nà nà nó nó nó nó đúng rồi, phải là thư giãn. Ừ, đúng rồi. Ừm.
Ồ. Rồi, rồi, à, thư giãn ha. Rồi một ừm, một người sống rất là thư giãn, kỷ luật, à, sáng tập yoga, rồi ch chơi nhạc nè, xong rồi, ờ, tối làm việc. Cứ đúng giờ duy trì như thế thôi. À, bây giờ á, trong cái, ơ, khoảng thời gian của bạn á, hổng biết là có cái lần nào mà bạn bị gián đoạn hay là bạn bị giống như là bị ngắt quãng hông? Vì một cái sự cố gì đó chẳng hạn?
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ừm.

Có chứ. Thì, ờ, có thể là thí dụ mà bạn các bạn chạy, đúng hông? Thì các bạn thường là đặt mục tiêu về cơ thể của mình đi, cơ thể thăng săn chắc hay giảm mỡ gì đó, thì mình cứ cân đo đong đếm cơ thể mình hằng ngày, hoặc là mình tự soi mình trong gương, thí dụ mình có một cái chút tiến bộ á, khi mình thấy mình có tiến bộ thì mình cũng là cái động lực để mình làm tiếp. Hoặc là mình có thể là ghi chép chẳng hạn, về những cái, ờ, công việc hằng ngày của mình, thí dụ mình so sánh ngày hôm nay, tối qua, ngày hôm qua rồi, thì cũng là một cái chút thành quả rồi thì nó cũng là cái động lực mình tiếp theo ngày từ ngày hôm sau nữa
À, hay quá. Rồi, rồi. Ừm. Hiểu, hiểu, ý là cũng xài những cái công cụ ghi chép hỗ trợ nè, rồi xong rồi phải có mục tiêu nè. Vậy cái thời điểm đầu lúc là bạn tập yoga là mục tiêu của bạn á là bạn, a, tập cho khỏe để nâng cao kỹ thuật hay sao bạn?
Đúng rồi. À, mình tại vì mình cũng, kiểu, diễn viên múa á, ngày xưa cũng diễn viên múa, thì mình cũng, ơ ờ, đúng rồi. Thì mình cũng, ờ, muốn tập yo tại vì hông có làm nghề hông tổ có độ nên hông có theo á <laughs> Ừ, ờ, bây giờ, ờ, thì hông theo. Ừ, ừ, nên là bây giờ cũng muốn là, kiểu như, cũng tại vì, à, cái tâm lý của mình nó hông hông được tốt rồi á. Thì cái việc đi tập múa chẳng hạn thì nó cũng làm tinh thần mình vực dậy rất là nhiều, cũng nhớ về cái là nhớ nghề, thì cũng muốn tập yoga lại, đặng để mà cơ thể mình nó linh hoạt một chút, tại vì bây giờ đi tập chung với mấy bạn nhỏ, mấy bạn nhỏ, ơ, nhảy dữ dằn quá mình hổng nhảy lại. <laughs> Ừm.
Ồ, hay quá! Ờ, giờ hổng theo nữa hả? Tiếc vậy. <laughs> Ừm. Nhớ nghề, rồi. Dẻo dai nghe. Ờ, h ừm. À, bây giờ là có tập chung với các bạn nhỏ là bạn tập yoga là bạn có người đồng hành nữa hay sao?

À, hông, ý mình nói tập nhảy á, nghĩa là tập yoga để cơ thể linh hoạt thôi, còn đi tập nhỏ thì tập chung với bạn hai hai ngàn đồ đó, hai hai hai ngàn lẻ năm, hai ngàn lẻ sáu, lẻ bảy đồ đó. <laughs> Ừ, đúng rồi, đúng rồi, ừ.
À. Ồ. Ô kê, ô kê. <chuckles> À, tính ra là cũng, ờ, à, cũng hơi tiếc nha, trời ơi, diễn viên múa luôn đó, xuất sắc quá à! Thôi, bây giờ tập yoga để cho tinh thần khỏe cái đi. <chuckles> Mà nhiều khi á là duy trì một cái thói quen a nha, rồi, à, xong rồi quản lý sắp xếp thời gian cũng rất là khó nữa, chạy theo cái lịch trình 1 ngày 24 đó bạn. Mà bạn nghĩ đi, là nhiều khi nó có những cái cái điều mà gây sao nhãng, như đang tập yoga cái có người này gọi, hoặc là thấy điện thoại cái lướt TikTok coi một chút, hổng biết là bạn làm sao để tránh bị xao nhãng nè?
Ờ, đúng rồi bạn. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, thường á thì, ờ, thường thì mình sẽ không khi mà mình để cái điện thoại qua một bên, ý là, mình sẽ cất điện thoại ở chỗ nào đó, rồi xong rồi mình sẽ đi tập. Thì, à, thí dụ mình điện thoại nó hông không ở gần mình á thì mình với hông có tới, <chuckles> nên là mình hông nên là mình lười mình lười phải đi kiếm nó, nên là thôi mình cứ nết đó. Mình thấy cách đó nó hiệu quả, cách đó nó nó rất thực tế luôn á. Ý là mình sẽ không có cố gắng, mình mà mình sẽ không cố gắng là tự suy nghĩ để vượt qua mà mình sẽ đ cất cái điện thoại, quăng nó đi đâu luôn, ý là mình ừ đúng rồi, nhưng mà đúng rồi.
Ừm. Rồi, rồi, OK. Ờ. OK, đúng rồi. À, nói chung là cách ly đi, rồi xong rồi tập xong cái đi rồi bắt đầu quay lại nè, bắt đầu kiểm tra xem cái lịch tiếp theo thì như thế nào ha? Cách này rất là hợp lý và kỷ luật luôn đó bạn ơi, mà ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Thí dụ mà mình tìm, à, không được cái điện thoại á, thì mình gọi điện thoại cho nó kêu lên, rồi mình đi kiếm. <chuckles> Ừ.
À! Ô kê, <chuckles> tìm hổng thấy nữa thì gọi luôn, <laughs> hay nha. Mà bạn ơi, bạn có cái lời khuyên nào cho những cái người mà bận rộn đi, cái người ta cũng muốn là quản lý thời gian để mà người ta có thể duy trì cái thói quen tốt nào đó, à, người ta chưa có làm được á, thì bây giờ bạn có lời khuyên nào cho người ta làm được hông?
Ờ, OK. <chuckles>